Ai, é verdade. Eu não sei, porque mudou o horário da escola da minha filha. Hoje em dia ela estuda em período integral, no Brasil ela estudava só estudava de manhã. Aí, enfim, as coisas mudaram muito, né. A rotina mudou completamente. Então, eu fiquei mais atrapalhada. Até na cozinha pra fazer as coisas, eu tô mais atrapalhada. Então, acho que isso tá me demandando mais tempo e quando eu vejo a hora vai passando e vai dando lá nove nove horas da noite que era o horário que ela que eu colocava minha filha pra dormir e que depois já encerrava as coisas da casa. Eh, eu já eu já quando eu vejo já passou esse horário, sabe, já foi. E aí vai vai estendendo assim. E tem acontecido com muita frequência isso, né. Eu percebi que a hora tá passando diferente, a rotina tá outra. <chuckles> E eu preciso retomar, porque isso me atrapalha mesmo, sabe.
Uhum. Ah. Sim. Ah, sim. Sim. Entendi. Uhum. Sim. E foi justamente o que você falou, né, que você olha um pouco das mídias sociais ou vai no YouTube também e você fala só um pouquinho e quando você vê já v já foi mais de 1 hora. Então, talvez É. Talvez tenta talvez você tentar isso ou você tentar um u uma outra uma outra coisa talvez no Instagram que você pode fazer, mas aí você não vai ter acesso a todas as outras postagens de pessoas que vocês n que você não segue. Que e se você vai na página inicial, você aparecem várias coisas no teu feed, né.
Uhum. Só um pouquinho. Assim é é, esse é problema. Aham. Sim, aham.
Se você quer limitar isso, em ci cima você pode clicar onde diz Instagram, ele vai baixar um menuzinho que você escolhe só quem você tá seguindo.
Hum. Ah, olha.
E aí aí com isso você talvez já possa também reduzir o o tanto de tempo que você fica no Instagram à noite. Aí você vai ver só quem você segue.
Ah. Ah. Sim.
E aí vai chegar um certo pon que o Muito baixo, né, porque essa rolagem infinita, né, você pode ir por tanto tempo, eh, sem parar, né.
Ah, e aí você dá uma limitada ali, né. Aham, entendi. É
Mas se você limitar com que se pra olhar só quem você tá seguindo, talvez te ajude.

É é fica mais limitado, né. É verdade, você tem razão. Agora uma outra coisa também que eu preciso me controlar, é porque o hoje você você sabe que isso não acontecia antes, mas hoje eu já percebo que, por exemplo, se eu tomo café antes eu podia tomar café, assim, eh, tarde da noite que não tinha problema. Hoje em dia, não sei se tem a ver com a idade, talvez, não sei, é na uma mudança de vida. Eh, se eu tomar café à noite, depois eu vou ficando cada vez com eh, ma mais difícil dormir, sabe. E aí eu fico mais tempo na internet, porque eu tô sem sono, enfim, e aí vai rolando, sabe. Mais tempo. Também tem ma tem isso
Sim. Talvez, é. Hum. Sim. Sim. E você já você já pensou em em f em substituir, ao invés de tomar café ou substituir o café por café sem cafeína ou um chá de camomila, talvez?
Por uma É é chá de camomila é bom que ajuda até a dormir, né. Ele já in eh, já <chuckles> é verdade. Essa é uma boa, uma boa estratégia, viu. <laughs> É, um chazinho, acho que pode ajudar, porque eu acho que se realmente o sono bater assim, aí eu não vou ficar tanto tempo, né, na internet. <chuckles> É.
Pois é. Aham. <laughs> Pois é, pois é, daí a hora que você tiver olhando o telefone e o olho fechar e vo você fala: "Bom, já tá na hora", aí é a hora que você você já já põe o telefone de lado e fala: "Vo agora vou vou"
Aham. Já tá na hora. <laughs> Aham. É, o sono é mais forte, né. Quan a força do sono, ele pode regular realmente <chuckles> o meu horário. Você você tem toda a razão. <chuckles> Você tem toda razão. Não, é isso mesmo. Aham.
Exato, exato. Pode ser. Então, sim. Tem essas essas, eh, esses artifícios talvez que possam te ajudar. Um um alarme ou alguma coisa regulando quanto tempo você fica na internet e talvez mudar o que você toma à noite ao invés do café pra alguma outra coisa que não, né.
É verdade. Per É verdade. Não, você tem toda razão. Olha, muito obrigada, eu adorei as suas dicas, viu. Acho que realmente podem me ajudar muito por aqui. Muito obrigada.
Claro, obrigado você por ter compartilhado e por ter me ouvido também e espero que as dicas possam te ajudar e que o teu sono volte ao normal.
Aham. É, não, acho que vai me ajudar, sim. Muito obrigada, viu. <chuckles> Tchau, tchau. Muito bom falar com você. Tchau, tchau.
Ótimo, tchau, tchau.